La sortie du centre en fait, c'est un énorme rond point.
Mmh mh.
D'un côté en fait, tu as la sortie de l'aéroport, de l'autre côté, tu as l'entrée de l'autoroute, et la 3e voie c'est pour rentrer sur un 4 voies.
<laughs> Ouais, le le bon gros, rond-point quand il y a du monde. Avec du monde.
Ouais, et bah, elle est rentrée dans le rond-point, elle a tellement paniqué avec les voitures, elle est montée sur le rond-point.
<laughs> Ouais c'est ça, ouais, ouais c'est ça. Non mais c'est ça bah, heu, moi j je franchement à la place de du du moniteur, je l'aurais pas amené dans un endroit aussi bondé au début. J'aurais plutôt, heu, a je serais plutôt aller dans un parking.
Pince 1re minute de conduite. <chuckles> Tu as pas le choix en fait, c'était c'est c'était littéralement pour sortir c'était littéralement pour sortir de l'auto-école.
Ah d'accord, ah, ils sont mal placés alors. <chuckles>
C'est ça, c'est tu sors de l'auto-école pour faire ta conduite en fait, ta 1re heure de conduite, tu sors, tu es obligé de te prendre ce rond-point. C'est le pire truc que tu peux choper <chuckles> quand tu as jamais conduit.
Ah bah merde. Ah ouais, c'est le pire truc, hein, sur surtout si si surtout s'il y en a qui sont stressés, qu'ils ont peur donc 1 fois du moment où tu as peur, heu, bah, ils lâchent le volant, ils ferment les yeux et <chuckles> ils vont tout droit.
Bah, c'est ça, elle avait peur en fait. Exactement. Bah, après, heu, j'ai bon moi j'ai eu mon permis au bout de 20 heures machin, heu, j'ai fait les 20 heures de conduite, j'en ai pas fait plus. Après j'ai j'ai heu, de souvenir j'ai appris qu'elle a dû faire 50 heures quand même, hein.
Mmh mh. Ah. Ouais, bah, ça me rappelle, heu, ça me rappelle, heu, la soeur d'un ami qui a fait plus de 40 heures, 45 heures, au final elle a abandonné. <chuckles>
Donc heu Waouh! Oh bof ça vaut pas le coup. Tu sais quand tu arrives à 40 heures, tu continues quoi. <chuckles>
Elle a raté 3 fois. Ah bah, pfff, honnêtement là, heu, oui elle est en perte, hein, avec toutes les heures qu'elle a dû payer pour ne pas avoir le permis à la à la fin, c'est dommage, hein.
Ouais, non mais là c'est ah ouais, c'est chaud! Ah ouais. Non tu continues quoi.
Mmh mh.
Enfin. Après des gens tu tu vois il y a des gens ils sont pas faits pour conduire au moins elle elle a compris elle est pas fait pour conduire quoi. <chuckles>
Ouais, ouais. Bah, c'est ça, bah exactement, c'est ça. Elle a vu que, bah, ça allait pas, et que ça sert a rien d'insister. Et aujourd'hui, elle en a pas besoin, je crois
C'est ouais. Bah, voilà en plus si elle en a pas besoin, tu vois? Pour le coup c'est pas un problème, donc heu
en plus. Voilà. Complètement.
C'est si elle a pour le coup tu habites en centre du grande ville, tu vois? Tu as besoin du permis, c'est même mieux si tu as pas le permis quoi, donc heu
Et, hem Oui, ta bien sûr, c'est clair, carrément.

En fait, le permis, moi, en 1 mois, je l'ai passé. En gros, en 30 jours, j'avais ni le code ni les heures de conduite, en 1 mois, on a tout fait.
Mmh mh. En 1 mois, ouais, c'est ça, en accéléré, comme tu dis.
Ouais et du coup le code, en fait, on avait 4 heures de code le matin, c'est-à-dire qu'on arrivait là-bas le matin, de 8:00 à 12:00 on bouffait du code et l'après-midi, c'était la conduite
Mmh mh. Ah incroya ah c'est horrible. Ah d'accord. C'était carrément toute la journée, en fait.
c'était infernal. Ouais, c'était, ouais, c'était 8:00 du matin, heu, 8:00-12:00 14:00-18:00 en fait
Ah là là. Ah faut être motivé, hein, pour faire ça.
ou 14:00-17:00 je sais plus. Donc, heu ah ouais, non, faut être motivé, hein et ça a duré 1 mois. Bon, après, les 20 heures de conduite, franchement, je les ai fait. Enfin, l'instructeur, il m'a dit les 20 heures de conduite, tu en as même pas besoin, en fait. Tu sais déjà conduire pour le coup. C'est moi, je conduisais depuis l'âge de 16 ans avec, heu, les les voitures dans les champs, les trucs comme ça. Donc, heu, tu sais, j'avais pas besoin d'heures de conduite, quoi. Donc, heu
Faut être motivé pour faire ça. Mmh. Ah ouais. C'est passé assez vite. Bah, oui, c'est ça, bah, exactement. Ah bah, oui. Ouais, pareil. Exactement pareil pareil. Bah, moi, j'ai ju ils m'ont juste appris à ré à rétrograder. C'est la seule chose où j'avais pas vraiment appris à faire et heu, ils m'ont juste appris à rétrograder. Donc, heu, c'est c'était assez simple du 1er coup, j'ai réussi. Dès qu'ils m'ont expliqué, j'ai compris et après, voilà, c'était fini, hein, c'était fini et heu
Ah OK. OK. OK. Ouais, nous, enfin, nous on conduisait. On conduisait déjà, heu, les parents, ils te laissaient conduire sur les parkings, des trucs comme ça. Donc, en soi, on savait déjà conduire, quoi. C'est c'était vraiment le code qu'il fallait. Donc, heu, genre, le au quand je l'ai passé, le permis, le mec m'a fait faire un départ en côte. Tu sais, le départ en côte, tu es censé le faire au frein à main
Oui. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça, exactement. Bah, nous, en fait Ouais.

Et, heu, je voulais savoir à part ça, à part le la chaleur, heu, le monde si s'il y a autre chose que tu aimes pas? Ou quelque chose qui te fait perdre patience? Le transport?
Les gens qui se mettent à klaxonner en mode, heu Alors, c'est en voiture hein, parce que je te dis, j'ai ç ça fait très longtemps j'ai pas pris les les transports en commun, mais genre tu es en voiture, tu as un mec qui commence à se mettre à klaxonner en fait. Tu es en mode: «Mais frère, c'est pas parce que tu klaxonnes que les voitures elles vont avancer plus vite hein»
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ah beh, bien sûr.
«tu sais, c'est pas un jeu vidéo hein?», enfin <laughs> donc, heu ça sert à rien.
Mmh mh, ah, mais c'est clair. Bah, moi aussi, j'aime pas les gens qui klaxonnent pour rien, ça
À part prendre la tête en fait aux gens et du coup encore plus les énerver, ça va servir à rien donc, heu
heu C'est ça, beh, c'est ça, heu, tu énerves les gens, ils vont faire exprès maintenant cette fois-ci. Avant, ils faisaient pas exprès, sauf que là, maintenant, ils vont faire exprès.
Exactement, tu sais, i i le le mec fait pas exprès, il y a un embouteillage, tu veux qu'il fasse quoi? Tu vas lui klaxonner, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va te piler devant, il va t'empêcher d'avancer. Enfin, je le raisonnement, il est complètement bête en fait de klaxonner.
C'est ça. C'est ça. Ouais, ou alors il y en a un, il va sortir sa voiture, il va faire 2 mètres heu
Non, mais c'est ça, enfin, je je comprends pas le raisonnement en fait de klaxonner qu dans les embouteillages tu vois, ça sert strictement à rien.
Mmh. Non, non, ça sert à rien hein? Oh, vraiment, ça sert à rien. Le seul moment où je où heu, je peux klaxonner, c'est pour réveiller quelqu'un au feu rouge, quelqu'un qui est sur son téléphone.
Mais ça mais ça, c'est compréhensible, tu vois? Le mec il est au feu rouge, le feu il vient de passer au rouge depuis 5 secondes, le mec il avance pas, bah, ou il est sur son téléphone, ou le mec il était en train de rêver, donc tu mets un coup de klaxon heu
Voilà. Mmh mh. C'est ça, c'est ça. Ou ou ou ou il est en train de rêver, c'est ça, heu, c'est ça. Et lé léger, hein, pas un gros klaxon, heu, de 30 secondes. C'est ça voilà, il comprend tout de suite, ouais, c'est ça.
Tu sais en plus la plupart du temps non tu fais juste un «Tut!» et voilà tu sais. Le mec il comprend que que le feu il est passé au vert, et la plupart du temps tu sais le mec qui i le mec ou la femme elle passe la main par la fenêtre, elle te fait: «désolée» tu vois? Donc heu bah moi ça ça m'est arrivé aussi, hein, tu vois de
Mmh. C'est ça exactement, c'est ça exactement. Non, je pense faut faut faut doser doser.
Tu es tu es tu es alors tu regardes pas ton téléphone parce que tu regardes pas ton téléphone en conduisant, mais tu arrives à un feu rouge. Donc tu regardes vite fait parce que tu as reçu un message ou quoi, le feu il passe au vert à ce moment-là. Le temps que tu reposes le téléphone et tout, bah ouais il y a un mec qui klaxonne, bah oui je descends la fenêtre, je fais: «Désolé» et c'est bon quoi. C'est
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. <clears throat> Oui voilà, bien sûr, c'est pas il y a il y a pas mort d'homme, hein. Heu, je me ça n non ça n'a pas de sens, c'est clair. Ça me rappelle, heu, un matin, j'allais au travail et parfois le matin, j'aime bien mettre la musique, heu, fort pour me réveiller. Donc je mets je mets la musique fort, je chante, et cetera. Je m'arrête à un feu rouge et en fait, je je en fait, j'avais pas la visu, hem, j'avais pas la vi je voyais pas le tu sais, sur le feu, en fait, tu sais parfois il y a des il y a des flèches q au qui clignotent en orange pour te dire, heu, d'aller tout droit. Donc ça, je le vois pas, moi j'ai j'ai la musique, heu, à fond, ça klaxonne derrière, mais moi j'entends pas, donc je j'entends pas, je suis là et d'un coup il y a la police à ma gauche comme ça qui s'arrête, qui me regarde moi je les vois, ils me regardent, donc je fais quoi? Je j'avance un peu ma tête et je vois en fait que depuis tout à l'heure, c'est feu vert, heu, tu peux avancer, c'est ça. Mais du coup, je suis vite parti.
C'est ça, mais par contre dans les embouteillages ça n'a pas de sens. Ouais. Oui, ça te réveille, ouais. Ah, il y avait pas la visu sur le feu? Oui oui oui, d'accord OK ouais. Ouais tu peux tourner ou aller tout droit machin, OK. Tu l'entends pas. Ouais. Ouais, que tu pouvais tourner en fait. OK.